يعني ح أفتكر آه يعني من فترة كبيرة كان عَندي مثلًا كانت خطوبة أخويا، وكان غصب عنّي إن أنا لازم أروح الكوافير يعني <laughs> ده مش اللي هو مش option اللي هو أنا ب ب آآ عاملاه كده لأ، هو أنا لأ، لأ، هو لازم ما هو ما ينفعش إن أنا ما اروحش؛ فرُحت. حسّيت إن حسّيت الموضوع حقيقي فَرَق معايا يعني، حسّيت إن هو أي نعم أنا واخداه آآ كأنُّه التزام آه أنا كأنُّه هو فعلًا التزام إن أنا لازم أروح آآ أضبّط حالي كده، وبعدين بس لمّا رُحت فعلًا حسّيت إن هو، طَب أنا ليه ما باعملش كده يعني كُل مرّة في الشهر حتّى يعني؟ اللي هو مش كتير مرّة في الشهر عليك يعني ساعتين في الأسبوع مش كي يعني آآ ساع ساعتين والّا 3 ساعات في الشهر مش ك مش آمم مش وقت ك يعني وال بالضبط. ده ده حتّى عارفة امبارح أنا كان عَندي يعني مثلًا مثال يعني ب ع أقرب مثال إن أنا امب امبارح أنا كان عَندي آآ أخو كَتب كتاب آآ بنت خالتي وكان المفروض أروح أحضرُه، وهو كت كَتب كتاب كده بيبقى كَتب كتاب وعِزال، وبنروح بقى نقعد مع العروسة شوية ونفرح لها وكده وبتاع، أنا رُحت بس كَتب الكتاب حسّيت إن أنا خلاص أنا كده يومي خلص، وما بقتش عارفة آآ آمم أنا ما دام خرجت ورجعت أنا أُجهدت، مش قادرة أعمل أي حاجة.
<laughs> حقيقي صحيح. آه فاهماكِ. طبيعي طبعًا، حلو جدًا. ياريت والله حقيقي. آه صحيح. مش هيعملوا الأزمة بس صح. طيب قولي لي إمم، إمم. آه. آه، آه.
فم ف مب مش عارفة أكمّل يومي، مش عارفة آآ أ يعني أأ
خلاص حسّيتِ إن هو آآ إنّه إن فصلتِ خلاص.
آآ كأنُّه يوم شُغل عارفاني كأنّي، كأنّي رُحت الشغل ورجعت.
آه، فاهماكِ. طَب قولي لي أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ آآ ب آآ يعني م في الوقت بتاع الصُبح تحديدًا مثلًا إن أنتِ ب اللي بتقومي بواجبات البيت أو الفطار و، و، هل سِن أولادِك أو زوجِك عَندهم استعداد إن هُم يريحوكِ في اليوم ده؟ وهُم اللي يعملوا الفطار حتّى وأنتِ تعملي الغدا على سبيل الاختلاف يعني؟

آه معاكي، تمام، آآ، طيب هو كده ممكن يكون فعلًا الموضوع آآ، زي ما أنتِ قُلتِ بي ما بتحسبيهاش بشكل دقيق هي هتاخد قد إيه من وقتِك أو كده، أو مش عارفة ت توازني بينها يعني، طَب قولي لي بتصحى الساعة كام تقريبًا ف يعني أكيد من حقِّك طبعًا يوم الإجازة على الأقل تصحي براحتِك آآ، بس قولي لي بتصحي تقريبًا الساعة كام كده؟
إمم. يعني ممكن 07:00 آمم، 08:00 بالكتير أوي لإنّه آه يعني أنا في العادي باصحى الساعة 06:00 آآ، أو ممكن قبل كده مثلًا خمس خمسة ونُص آه، يعني لو آآ ب بابدأ مثلًا ألحق صلاة الفجر وبعد كده أبدأ أعمل لهم الفطار آآ، وأصحيهم بقى كُل كُل واحد بالدور كده علشان يخلّصوا مثلًا اللي هيدخل الحمّام، يلبس، عايزني أساعده في حاجة، يحضّر حاجته كده، أبدأ أنا يومي 07:00 آآ، 08:00 كده يعني عقبال امّا باخلّص اللي ورايا الحاجات ال الخفيفة بتاعة الصبح، وأبدأ بقى أروح الشغل وأرجع والكلام ده بس.
ده بدري يُعتبر. إمم، علشان المدارس يعني وكده. إمم. آه، آه، فاهماكِ. لأ في يوم الإجازة بقى برضه 07:00 معقولة! يعني ما بتناميش زيادة. سستِمِت على كده خلاص.
آه، أنا خلاص دماغي دماغي اتستن اتسستمت خلاص إن أنا أصحى ب 07:00 ممكن بقى لو أنا سهرت أوي ف في اليوم اللي قبلها مثلًا يوم الخميس ولادي ساعات ييجوا يقولوا لي لأ movie night يا ماما وكده ون ونقعد مع بعض و وبتاع فممكن نسح نقعد مثلًا للساعة 02:00، 03:00 أنا ب عقبال أمّا ب بانيمهم وأشوف ألِم مكان ما قعدنا كده، الفجر يبقى قرّب يأذن، فاقعد أقول خلاص أنا هاقعد لصلاة الفجر فأنام بعد الفجر، ممكن اليوم ده أصحى 10:00 مثلًا، فبتبقى ساعات آه، آه.
آه، آه. آه، آه، فهمت. آه، طَب كويس برضه still ال الموضوع بدري، بس أكيد وأنتِ بتصحى الساعة 10:00 الحاجات أو الالتزامات اللي أنتِ قُلتِ لي عليها دي ما بتبدأش 10، صح؟
إمم. لأ طبعًا، لأ خالص يعني يعني يوم الجمعة بيبقى حاسّة إن بيبقى ضايع لحد بعد الصلاة، كده، كده، يعني خلاص يا إمّا فطروا أنا باروح أشوف حاجاتي بقى اللي أنا عايزة ألمّها في البيت و وبعد كده خلاص، هو بيبدأ من بعد
إمم. آه فيكِ التزامات بقى في البيت.
بالضبط. فبيبدأ عندي بعد صلاة الع الجُمعة.
بس عُمرِك ما حاولتِ تشوفي.